Eh, è vero, <sniffs> è vero, è molto fastidioso t anch'io diciamo do do mi dà fastidio chi lo fa e diciamo so quelle so' le prime persone che proprio uhm, da cui mi allontano. esattamente
Sì. Esa bravissimo, no anche perché cioè, s se si basano su queste cose vuol dire che sei proprio povero dentro cioè, non ma neanche sull'intelligenza dici o o sul sull'ironia che comunque sono cose importanti, no, sui follower e allora vabbè va vai e e vai. <chuckles>
Eh. Sì. Sì. Eh, no, assolutamente.